Okay, nicht nicht nicht Feier für dein Geburtstag, sondern generell einfach Party.
Eher so 'ne Party geschmissen. Es war auch in den Corona-Zeiten, ne? Da hatte jeder Lust Bock auf Bock auf Party, weil du weißt also, da wurden die ja, d da haben alle das vermisst auf einmal, ne? Und ich war so: „Okay, ich habe ich habe Geburtstag, ich habe 'ne Location“, ne
Okay. Mhm. Mhm. Klar. Mhm. Mhm.
die so bisschen versteckt war auch, ne? Und dann dachte ich mir so: „Schmeiße ich doch mal 'ne Party.“ Und dann meine Freunde hatten sich so gefreut, die haben so gesagt: „Ah, oh, geile Idee, dass du 'ne Party schmeißt und so, dies, das und so“, ne? Und dann habe ich, äh, 'ne Party organisiert. Äh, komplett alleine musst du dir auch vorstellen, ne? Ich meine, ich bin im Endeffekt alleine Alkohol kaufen gefahren und was na, alles komplett alleine. Nö.
Mhm. Okay. Alles komplett alleine? Hat dir keiner geholfen?
Ähm. Nö. Das Einzige, was die gemacht haben, war Leute einzuladen, ne?
Okay.